Iya iya, bener. Tapi bener sih, Kak, aku aku juga setuju sih sama Kakak, kayak kalau kita memangnya udah yang paham banget, nggak salah kalau misalnya kita sharing ya, kita bagi-bagi ilmunya gitu, itung-itung amal jariah lah, ibarat kata. <chuckles> Iya, mhm.
Mhm. Mhm. Iya, betul. Iya, dan yang aku rasa sih, Kak, kayak, eee, kenapa sih orang-orang kayak nggak percaya diri gitu, terus, eee, malu gitu, buat mengakui kalau dia itu nggak bisa, kadang di sekeliling orangnya itu pada toxic, gitu loh, Kak, kayak, "Ih, kok kamu"
Mmm, gimana tuh? Mhm. Iya, kenapa tuh kira-kira? Nah, iya, itu. Iya, kenapa, ya? Mhm. Oh, jadi lingkungannya ya, bisa jadi ya, yang membentuk dia begitu, ya.
Heeh, kayak, "Ih, kok kamu gitu aja kok nggak bisa sih?" Gitu kan. "Ih, kamu ke mana aja, kok kayak ketinggalan zaman," gitu, "orang udah ke mana," gitu kan, "kamu masih di sini." Kayak gimana, gitu kan. Jadi kayak menyesuaikan lingkungan juga sih, Kak, sebener
Oh, iya, sih. Heeh, mhm, waduh. Mhm mhm mhm. Lingkungannya juga, oh, iya, benar juga ya, Kak, ya. Jadi memang sebenarnya, eee, tujuan dari belajar itu sendiri kan terkadang nggak bisa kita kontrol ya, lingkungannya kan ya, maksudnya eee, heeh, mau kita kayak berusaha semaksimal mungkin belajar, pun juga sebenernya kepercayaan diri itu juga, eee, bisa, di didampakkan oleh si lingkungan sosial, kayak Kaka kayak kata Kakak tadi ya, kalau misalnya toxic eee, maksudnya yang kayak ngerendahin gitu, circle-nya bukan yang suportif, ya bakal efeknya tuh ke kepercayaan diri juga, gitu kan, Kak?
Iya. Mhm. Iya, betul. Mhm. Mhm. Iya, betul banget, mhm. Mhm mhm. Iya, betul banget.
Wah, itu, iya sih, aku aku merasa kayak masuk akal juga ya, Kak, ya, kalau seperti itu. Apalagi nih, Kak, kadang justru, eee, yang ngasih per kepercayaan diri itu tuh bukan cuman, eee, dari circle sosial doang loh, Kak, karena bahkan keluarga sendiri loh suka yang kayak gitu, kan.
<chuckles> Iya. Iya. Iya, mhm, gimana? I Iya, bener sih, mhm. Hmm, ha haduh, kayak pengen kitanya tuh kayak, eee, bener-bener sempurna gitu kan.
Mhm. Iya, jadi

Iya kayak, m eee, orang tua kita maksudnya apa heeh, bener banget. Biasanya sama sau sama saudara sama sepupu kan kayak, "Ini sepupu kamu" gitu kan?
Selalu dibandingin sama anak tetangga gitu biasanya. Saudara juga iya, tapi yang terdekatnya biasanya sama tetangga gitu ya? <chuckles>
Benar benar, jadi kayak memang sebenarnya agak rada bisa dibilang rada berat ya, eee, kalau misalnya dari lingkungan keluarga aja tuh udah nggak support kita kayak gitu. Kayak jadinya jadi mau kita belajar sekeras apa pun terkadang yang kita butuhkan kan sebenarnya bukan penguasaan ilmu itu ya, tapi validasi dari orang tua atau dari keluarga kan maksudnya di ap diapresiasilah kayak gitu usaha kita kan? Jadi memang, eee, bisa dibilang rada mhm, kayak berhub
Iya iya mhm. Iya, benar. Mhm. Iya, betul. Iya. Iya, bener. Iya iya. Setuju sih, he emang dari rasa apresiasi itu kan, bisa menimbulkan rasa percaya diri juga sih sebenernya. Kayak ada rasa dukungan gitu ya Kak. Mhm.
Betul. Iya, betul banget. Jadi kayak mungkin bisa dibilang bukan hanya, apa ya, men memaksimalkan belajar ya, tapi bisa jadi justru melancarkan proses belajar itu sendiri, ya gak sih Kak? Kalau misalnya kita di sekelilingi oleh lingkungan yang positif, eee, baik itu lingkungan keluarga, ataupun lingkungan pertemanan gitu ya, bahkan proses belajar kita itu aja tuh bisa lancar banget kayak gitu. Jadi heeh, gak cuman masalah kepercayaan diri doang gitu kan nanti yang muncul gitu. Heeh, kerasa banget cuman memang ini rada, eee, apa, tricky ya Kak ya, agak-agak ya, karena memang gak mudah kan gak semua orang mungkin punya apa ya, privilege ya atau kelebihan gitu bisa tinggal di lingkungan yang suportif seperti itu kayak gitu, memanglah.
Iya. Iya betul, mhm. Betul banget. Mhm. Mhm. Iya bener. Iya betul, terasa sih. <laughs> Iya iya. Bener sih. Iya. Mhm. Betul.
Mhm.
Oke, apalagi nih Kak, kira-kira?
Oke oke, nah gimana tuh, gimana?
Kalau misalnya ini ya kayak eee, aku mau cerita sih tentang kayak eee, aku pernah banget gitu ya Kak kayak dulu belajar, eee, semacam desain grafis. Kayak awalnya tuh kan bingung banget mhm, pake software-nya gitu ya Kak, bahkan kayak bikin kotak aja itu salah gitu. <chuckles>
Oh, boleh boleh. Kayak apa tuh, Kak? Oh. Oh, kayak desain digital eh, heeh heeh. Iya iya. Banyak ya api aplikasinya, bingung ya Kak ya, udah mah banyak, 1 aplikasinya fiturnya banyak juga. Iya.
Heeh. Iya. Betul, tapi kayak aku terus latihan, terus kayak nonton tutorialnya, terus kayak coba bikin semacam desainnya sendiri. Sampai kayak akhirnya tuh, eee, bika apa sih, kayak bikin-bikin poster gitulah. Iya jadinya kayak buat event kampus gitu, kadang kayak kepake juga sih buat, eee, di kelas gitu, kayak wah puas itu kayak luar biasa ternyata aku bisa gitu. Heeh.
Oh. Heeh heeh, kayak latihan Bisa heeh. Oh oke, weh, mantap, Kak. <chuckles> Wah. Iya, keren banget keren banget. Asik, iya, bener bener, oh berarti Kakak, eee, setelah Kakak menguasai maksudnya, eee, cara penggunaan aplikasi untuk desain grafis itu jadi kesannya gimana, Kak? Maksudnya reaksi emosi apa yang Kakak rasakan saat itu, Kak?
Mhm. Mhm.

Ya, pasti seneng banget kan, karena hasil kerja kerasnya itu kayak nggak sia-sia gitu Kak. Kayak iya, kayak ada, eee, step-step prosesnya itu sih. Kayak nonton tutorialnya terus ya lihat-lihat terus gitu, terus ya dipuji juga sama orang-orang sekitar kan iya.
Iya, sih. Terbayarkan ya, wah mantap. Mhm mhm. Oh, benar banget, iya sih. Mhm. Oh, iya sih kuncinya ya, Kak, ya. Jadi jadi kayak disemangatin juga ya di support ya sama lingkungan. Wah.
Iya, betul. Wah, di situ langsung aku ada wah, ternyata aku bisa gitu mulai percaya diri lagi gitu. <laughs>
Wih keren, ih keren banget tau Kak, aku aku kan merasakan itu pas aku lagi main gitar juga, Kak. Aku tadi, ke gitar tadi ya, aku juga kayak Kakak pas awal mungkin, eee, ya rada lah kita bingung kan, terus bahkan kadang kalau orang minta mainin musik untuk aku, ya Kak, ya. Aku tuh kayak, "Ah, nanti dulu lah lah belum bisa," aku tuh kayak yang langsung mengelak gitu, tapi kalau iya, kalau sekarang tuh, Kak, karena aku udah lumayan paham ya, maksudnya nggak udah ngerti lah cara ngejreng-ngejrengnya lah ibarat kata tuh kan. Itu aku udah percaya diri banget, Kak. Jadi kayak kalau orang request lagu misalnya, "Eh tolong puterin A dong," gitu, weh langsung aja tuh gitu langsung bisa. Iyam dan sama kayak Kakak sih. Iya, itu Kakak boleh loh belajar cepet tahu Kak, <chuckles> tertarik ya. <chuckles>
Iya iya. Mhm. Iya. Mhm, iya, betul. Mhm. Iya iya, eh. Eee Iya. Mhm mhm. <laughs> Iya. Oh. Langsung jad <laughs> wah, asik juga. <laughs> Iya. Aduh tinggal modalnya beli gitar dulu ya. <chuckles>
Aku tuh eee, asik. <chuckles> Jadi gitu, Kak, aku tuh kayak ngerasa kayak Kakak, jadi kayak ada kebanggaan tersendiri ya, karena memang itu tuh kan bukan Nah, betul, semua orang nggak bisa dan yang kedua adalah semua orang bisa kalau mereka ada usaha gitu, dan nggak semua orang berusaha, iya kan?
Mhm. Iya. Karena nggak semua orang juga bisa main alat musik pake senar. Mhm. Iya k iya. Bisa karena terbiasa gitu ya, Kak, konsepnya, mhm.
Nah, betul banget aku tuh ngerasa kayak udah naik, eee, apa derajat berapa persen gitu, dibandingkan orang lain gitu kan karena kan aku yang
<chuckles> Iya. Karena udah bisa menyita alat musik itu ya, <laughs> yang jarang orang sentuh gitu. <chuckles>
Iya bener <chuckles> kayak bener ibaratnya tuh kayak ya buat pribadi aja, maksudnya kebanggaan ke sendiri-sendiri aja gitu loh. Memang sih, itu kayak, eee, berkesan lah bisa dibilang ya.
Iya, betul sih, mhm. Iya bener banget, ya
Yang awalnya mhm.